ค่ะ ก็ มันก็มีนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้ว คือด้วยความที่เรากับสามีอาจจะมีความคิดต่างกันนะคะ ใน ในห้องครัวอะค่ะมันก็จะมีชั้นวางของใช่ไหมคะ คือส่วนตัวเราอะค่ะชอบชั้นวางของที่มันปิด ไม่เห็นของอะค่ะ คือเหมือนแบบมี มีแบบคล้าย ๆ เป็นประตูเลื่อน หรืออะไรก็แล้วแต่อะค่ะ แต่ของที่เรามีอยู่ใน ณ ที่บ้าน ตรงเนี้ย มันเป็นแบบโล่งอะค่ะ แล้วมันก็เป็นแค่ชั้นวางอะค่ะ ทีเนี้ย ของที่เราเห็นน่ะค่ะ มันก็เลยรู้สึกว่า แบบมัน ใช่ มันเยอะจัง ไรเงี้ย มันเต็มไปหมดเลยอะค่ะ เรารู้สึกว่า มันไม่สบายตาอะค่ะ ใช่ค่ะ แต่ว่าตัวเขา
อืม ครับ อ๋อ อืม ครับ อ๋อ ครับ คือมันก็ไม่ได้ ไม่ได้เรียบเป็นเนื้อเดียวกัน อะฮะ
ใช่ มันไม่ได้เรียบ มันไม่ได้มีแบบ แบบ คือ ไม่ ไม่มี บ ประตูปิด หรือว่าไม่ได้มีอะไรแบบที่มันบังตาอะค่ะ มันเปิดโล่งเลยอะค่ะ แล้วก็เป็นชั้น 4 ชั้น อย่างเงี้ยค่ะ ทีเนี้ย เราก็แบบขอเขา เราก็คุยกับสามีว่า "เนี่ย ตรงเนี้ย คือเรา ไม่โอเคเลย เรารู้สึกว่า มันรก" ไรเงี้ยค่ะ "เราจะขอเปลี่ยนเป็นตู้ที่แบบเป็นทึบได้ไหม?" ไรเงี้ยค่ะ มีประตู มีฝาปิด ไรเงี้ยค่ะ เขาก็ไม่เห็นด้วยอะค่ะ เขาบอกว่า "ชั้นมันก็ต้องเป็นแบบนี้" ไรเงี้ยค่ะ หรือด้วยความที่เราความเห็นต่างกัน เราก็เลยยิ่งแบบ เหมือนต่างคนต่างหงุดหงิดอะค่ะ คนหนึ่งแบบชอบ แบบหนึ่ง อีกคนหนึ่งก็ชอบแบบหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ คือมันก็เลย เราก็เลยยังมองว่า ตรงนั้นก็ยังรกอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงดี มันก็เลยแบบเหมือน ค่ะ ค่ะ
ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อ๋อ อ๋อ ครับ ครับ อืม อือฮึ แต่ แต่ว่าอย่าง ในมุมในครัวที่พูดถึงเนี่ย คือทางคุณสามีก็ไม่ได้รู้สึกว่า มันรก ใช่ไหมครับ? เพราะว่า เอ่อ มันเป็นแบบที่เขาชอบ ทำไมเขาถึงชอบแบบนั้น เขาเคยอธิบายไหมครับ?
ใช่ค่ะ มันเป็นแบบที่เขาชอบ เขาบอกว่า "ชั้นวางของ ก็มันเป็นแบบนี้" อะค่ะ ทั่วไปมันก็คือแบบนี้อะค่ะ เขาไม่อยากได้อันใหม่ อะไรเงี้ยค่ะ คือเป็นอันที่เขาแบบ จริง ๆ แล้วเป็นอันที่เขาเลือกมาน่ะค่ะ แต่เราอะไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะ แล้วพอวางของลงไปใช่ไหมคะ คือเราก็พยายามจัดแล้วอะค่ะ แต่ความที่เราอะเห็นว่า ของอะไรมันอยู่ตรงไหนบ้าง แล้วมันเต็มอะค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า ม มันยังรกอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ
อือ อ๋อ อืม ครับ ๆ ครับ อ้อ อ๋อ ครับ
ก็เลยแบบ พอเห็นทุกวัน ๆ เราก็เลยสะสมความเครียดทุกวันน่ะค่ะ แล้วเราก็มานั่งทะเลาะกันด้วย อะไรเงี้ย มีนิด ๆ หน่อย ๆ ที่แบบเราเห็นต่างกันน่ะค่ะ ใช่ค่ะ เราก็ไม่รู้
<chuckles> อือ ๆ ๆ ครับ ๆ อ๋อ เลยกลายเป็นว่า ของ เอ่อ ที่ระเกะระกะในบ้านเนาะ อันนี้คือกลายเป็น ประเด็นทำให้เกิด ความขัดแย้งกับคนในบ้านด้วยเช่นเดียวกัน เอ่อ แล้วถ้าอย่างงั้น ในส่วนที่เราทำได้อะครับ อย่างเช่น การ เอ่อ ลอง อย่างของลูกสาว อย่างเงี้ยครับ ได้ เอ่อ คุยกับเขาบ้างไหมครับ? อันนี้ ไม่แน่ใจลูกสาว อ เอ่อ อายุรุ่นราวคราวไหนครับ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ